Hm. Eine dass er dass er mich genauso s dass er mich dass er mich sehr liebt und dass man diese Liebe auch nicht so einfach ersetzen kann oder diese emotionale Verbindung, die wir haben. Und wenn das so leicht zu ersetzen ist
Mhm.
dann, ähm, m möchte ich auch nicht unbedingt diese Person zurück, weil dann dann a war das nicht so. Dann hat das keine so 'ne große Bedeutung gehabt für ihn, wenn man das so leicht ersetzen kann.
Mhm. Na ja, es ist ist halt alles immer 'ne Frage der Zeit. Mit genug Zeit, äh, kann man sich eben auch deswegen sage ich ja, es gibt halt mehrere Deckel, die passen. Und, äh auch wenn er jetzt nicht die Absicht hat, dich zu ersetzen und auch wenn du äh, wenn es, äh, vielleicht aus der jetzigen Perspektive auch gar nicht leicht ist, dich zu ersetzen, also, auch von ihm aus betrachtet, äh, heißt das ja nicht, dass es halt nicht in Zukunft möglich sein könnte, weil sonst hätten wir ja alle in unserem Leben nur eine Beziehung und danach nie wieder. Ähm
Ne, aber wir haben alle vielleicht eine Beziehung, die uns mehr bedeutet als andere Beziehungen. Und ich glaube, dass es bei ihm auch der Fall sein könnte, dass er dann vielleicht jemanden trifft, aber die Person nicht so sehr lieben wird, wie er mich geliebt hat.
das ist Natürlich aus aus genau, also, aus rein rationalen, logischen Gründen ist das ja schon so, dass das nicht du hast 10 Beziehungen, die können nicht alle gleich intensiv und auf'm gleichen Level sein. Natürlich wird es immer eine geben, äh, äh, die besser ist, auch wenn sie vielleicht nur ganz, ganz, ganz geringfügig besser ist. Ähm
Ja. Aber dann dann sollte er das ja bereuen, wenn er dann 'ne Beziehung hat, w wo er nicht s die Person nicht so sehr liebt.
Dass na ja das wäre also, ich weiß, dass du das nicht sehr gerne hören wirst, aber das wäre jetzt angenommen den Fall, dass quasi das jetzt die beste Beziehung war. Aber das wissen wir halt nicht. Das wissen wir erst am Ende unseres Lebens.
Ja, aber aber äh, aber es ist ja, ja, ähm, aber